والله أنا زمان الفيلم ده بداية إن أنا عرفته كان خالي جه، فقال ده في فيلم حلو أوي نزل، كان بعد ما نزل في السينمات وكده يعني بعديها بفترة يعني آآ جابه على الLaptop و وشغّله شغّله يعني وأنا قعدت في الفيلم ده أنا ما ر يعني ما ما يعني يعتبر ما غمضّتش عيني كنت مركّز في الفيلم جامد أوي لأن ال آآ يعني الفيلم كان شاددني بطريقة فظيعة، وطبعًا أنا عشان كنت صغيّر ساعتها تقريبًا كنت 7 سنين أو حاجة، ف الفيلم كان بالنسبة لي طبعًا عبارة عن action بس يعني بقى مسدسات بقى والشغل ده، فإيه فكانت الحاجات دي شادّاني أكتر.
آه طَب يعني هو ال ال عجبك فيه إن هو كان في حروب وكده طبعًا أنت كنت طفل ساعتها 7 سنين مش هتدّرك ال آآ، القِيَم بتاعة د الأهل الصعيد وال والحاجات دي كُلّها، يعني كان هيبقى
بس لكن آه. أنا ساعتها آه، آه، كنت باحس آه، آه. أيوه أيوه آه، لأ وأنا وبرضه أنا صعيدي فأنا ما كنت أنا يعني عشان مولود بره مصر في الإمارات، كنت فأنا صعيدي بقى و وكده، فطبعًا إحنا بقى قُلت بقى إحنا الصعايدة إحنا بتوع المسدسات والحركات دي، فيعني حسّيت بشوية اللي هو إيه إحنا جامدين أوي يعني وكده. <chuckles>
طَب وهو لحد الآن أنت بت ب ب ت تتفرج على الفيلم ده دلوقتي تاني يعني بعد ما شُفته؟
أنا بعد فترة بعد كده يعني لمّا كبرت شوية والفيلم ده شُفته تاني كده، كان بالصدفة بصراحة الفيلم المرّة التانية لمّا كبرت شوية كده شُفته لأ ال الفيلم الفيلم يعني بصراحة أنا شايف إن هو فيلم متكامل جدًا، يعني ما فيهوش يعني أنا مش شايف في أي يعني بالنسبة لي أنا يعني ك ح حُبًا ليه يعني أنا مش شايف فيه أي يعني أي عيوب، تمثيل، إخراج، موسيقى تصويرية كل حاجة آه.
يعني أنت لمّا شُفته لمّا شُفته تاني مَرّة لمّا شُفته لمّا شُفته للمَرّة التانية، آآ كان تقريبًا عندك كام سَنة نقول؟